देखिए क्या है ना मदद, ये बड़ी ज खतरनाक चीज़ है और मेरे जीवन में इसको लेके ना बहुत ही सारी विचलित चीज़ें चलती रहती है। जैसे कि मदद माँगना मुझे वैसे सही नहीं लगता, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि मजबूरी में लोगों से मदद माँगनी ही पड़ती है, लेकिन अक्सर जब मैं किसी से मदद लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं मैं अपने आपको बहुत हारा हुआ पाता हूँ या कहीं न कहीं ऐसे थका हुआ पाता हूँ कि आखिर में अब अ, कुछ कर पाऊँगा जीवन में या नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि पता नहीं क्यों वैसे मदद लेना इतना कोई खास बुरा नहीं लगता, लेकिन जो मेरा अंदर से मन है ये एकदम टूटा-टूटा सा लगता है कि अब तो मदद लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा-सा टूट चुका हूँ। कहीं न कहीं एक तरह से मेरी कमजोरी उभर के आती है कि अगर मैं किसी से मदद लूँगा या मदद मांगूँगा तो ऐसा लगेगा मैं तो काफ़ी कमजोर हो चुका हूँ, मतलब ऐसा बस मेरे दिमाग में ना ख़्याल आता रहता है और उल्टे सीधे ऐसे विचार चलते रहते हैं और अजीब-सी विडंबनाएँ मतलब अ, मेरे साथ होती रहती हैं कि आखिर मैं कैसे किसी से मदद माँगू और क्यों माँगू? ये बहुत बड़ी समस्या रहती है मेरे साथ और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी माँगी नहीं है, अक्सर कई बार मदद माँगी है, लेकिन मदद माँगने के बाद ही मेरे साथ समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और ऐसा लगता है कि अब मैं टूट चुका हूँ या ऐसे आप मान सकते हैं कि थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आप मेरी इसके ऊपर कुछ मदद कर सकें तो आपकी बहुत कृपया होगी क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। जी।
जी, जी बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इस बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि मदद माँगने में आपको बहुत संकोच होता है और बहुत सारी चीज़ें आपके म दिमाग में चल रही होती है, तो क्या ये समस्या किसी अ, मतलब बाहर के लोगों के साथ आती हैं या जो लोग आपके निकट हैं उनसे भी मदद माँगने में आपको उतना ही संकोच महसूस होता है?
देखिए सही बताऊँ ना चाहे बाहर के लोग हों या निकट के लोग हों, अक्सर मैंने ऐसे लोगों से मदद ली है। लेकिन संकोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है मेरे साथ। जैसे मैं अगर अपने दोस्त की बात करूँ जो मेरे अ, काफ़ी पास में हैं उनसे भी कई बार मदद लेते हुए मुझे बड़ा अजीब-सा और उस अ, एक तरह से आप मान सकते है शर्म महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि कभी मदद के लिए उन्होंने मना किया हो या उन्होंने मदद देने से इनकार किया हो। जैसे क्या होता है कि अ, उनके साथ ऐसा है कि एक बार मैं बस उन्हें अ, फ़ोन करता हूँ कि "भई ये मेरी समस्या है, मुझे इतने चाहे पैसों की ज़रूरत है या मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप यहाँ पे थोड़े समय के लिए आ जाएँ तो मेरी ये मदद हो जाएगी।" या "मैं यहाँ पे इस काम में फँस चूका हूँ या मेरे साथ ये स्थिति बिगड़ चुकी है, एक बार आ जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा।" वैसे वो अ, तो तुरंत जाते हैं, मना कभी नहीं करते। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें फ़ोन करते हुए मुझे अंदर से इतनी शर्म महसूस होती है, लगता है "यार मैं तो पूरा टूट चूका हूँ। कैसे इनसे कहूँ?" मतलब अंदर ही अंदर है ना मैं थोड़ा घुटने से लग जाता हूँ। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि अ, श इतनी शर्म आ जाती है ना अंदर से कि उन्हें फ़ोन करते हुए भी मेरे हाथ काँपते है कि आखिर कैसे बोलूँगा कि हाँ मुझे असल में इस चीज की ज़रूरत है या मुझे असल में आपकी ज़रूरत है। वैसे ही 1-2 बार मैंने उनसे मदद ली है, उन्होंने तुरंत मदद की है। चाहे कहीं आना हो या पैसों की मदद हो, हर तरह से। लेकिन अ, अपना मन नहीं मानता। और अगर बाहर के लोगों की बात करें तो बाहर के लोगों से भी कई बार ऐसी-ऐसी तकनीक से जुड़ी मदद ली है क्योंकि मैं थोड़ा उसी से जुड़ा काम करता हूँ। तो कहीं न कहीं अ, बाहर के लोगों से मदद लेनी ही पड़ती है। लेकिन तब भी अंदर से ना मतलब शर्म टाइप की महसूस होती है कि आखिर मैं बोलूँगा तो कैसे होगा? मतलब 100 बार सोचता हूँ तब जाके कहीं किसी से मदद माँग पाता हूँ। जी।
जी। जी। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति को अ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा जिस तरह का शर्म या फिर अ, संकोच आपको महसूस होता है तो क्या ये समस्या आपके साथ हमेशा से थी या आपके जीवन में हाल में ऐसा कोई ख़ास परिवर्तन आया है? या आपके कोई ऐसा कोई ख़ास अनुभव रहा है जब आपने किसी से कोई मदद माँगी हो? इसके बाद आपकी ये समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई। कुछ ऐसा है तो इस बारे में बताएँ?
जी बिल्कुल, देखिए क्या हुआ था ना एक मेरे मित्र हैं उनसे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था। उनसे एक बार मेरे मदद माँगी, 1 आध बार तो उन्होंने मदद की। लेकिन 1 बार उन्होंने बताया कि रुको मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ करते-करते मैं उनके चक्कर में इतनी बुरी स्थिति में फँस गया कि आप यकीन नहीं करोगे मेरा एक तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और मैं मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ों से वहाँ पे परेशान हो गया कि मतलब जो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है वो भी होने लग गया। मतलब सोचो 10 लोग आपको घेर के खड़े है उस समस्या को लेके, और आपने अपने जिस मित्र की मदद माँगी वो मित्र ही आपको बोले कि हाँ, आ रहा हूँ धोखा दे जाए। और ऐसे ही 1-2 बार और हुआ है ख़ासकर पैसों को लेके कि उसने कहा रुको अभी अ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, जो आजकल अ, चलता है सर्वर वो बताया कि अ, गिरा हुआ है जैसे ही न नेटवर्क आएगा तैसे ही पैसे आपको डाल दूँगा, लेकिन ऐसे करते-करते ना मैं बहुत बुरी तरह इन 2 स्थानों पे फँसा रह गया, चाहे वो लोगों ने जहाँ पे मुझे घेर रखा था वहाँ पे, चाहे पैसों का मामला हो वहाँ पे। मतलब जो मेरे मित्र थे इन्होंने कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया। इसलिए अब आगे से कभी भी किसी से मदद माँगता हूँ ना तो पता नहीं क्यों अंदर से मन बड़ा हिचकिचाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे एक बार हमारे रिश्तेदार हैं एक, हमने बस उनसे कहा था कि हो सकता है हमें जरुरत पड़े, तो ऐसे में आप हमारी यहाँ पे मदद कर देना। लेकिन असल में क्या हुआ उन्होंने जितने भी हमारे घर वाले थे, रिश्तेदार थे, सबको फ़ोन करके बता दिया कि ये आए थे हमारे यहाँ मदद माँगने के लिए हमने बोला है कि हाँ, इतना हम अ, लेंगे उसके बाद इनकी मदद करेंगे। जिससे ब्याज का जो पैसा होता है मतलब असल में हमने कहा था कि अगर हमें जरुरत पड़ी तब हम आपसे मदद माँगेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं लोगों में ये फैला दिया कि वो हमसे मदद माँगने के लिए आए हुए थे हमने उन्हें मना कर दिया कि हम बिना ब्याज के पैसे नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है ये सब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जिनसे मैं और भी ज़्यादा डरने लगा मदद माँगने से, और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ और थका हुआ महसूस करता हूँ। जी।
जी। ओह! जी। जी, जी, बिल्कुल, वाक़ई अगर कोई ऐसा बुरा अनुभव रहे तो ऐसा महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। अ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया भी, कि मदद माँगते वक़्त कई बार आपके हाथ भी काँपने लगते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप किसी से मदद माँगने से पहले और उसे मदद माँगने के बाद आप कि किस तरह कि आपकी भावनात्मक और शारीरिक प्र प्रतिक्रिया रहती है? थोड़ा इस बारे में बताएँ।
देखिए सही बताऊँ ना तो जिनसे भी मैंने आज तक मदद माँगी है तो सबसे पहले जो मेरे साथ होता है, मेरा जो अ, मुँह है काफ़ी लाल हो जाता है और ऐसा मतलब गरम-गरम सा ऐसे लगता है कि कितना ज़्यादा मुझे फ़ीवर या एक तरह से बुखार आने वाला है। क्योंकि पूरा शरीर ऐसे ही मतलब गरम हो जाता है और हाथ तो मेरे ऐसे काँपते हैं मतलब पता नहीं क्या, ऐसा लगता है कि अ, कहीं रोड पे बैठ के माँग रहा हूँ, ऐसा मतलब अंदर से महसूस होता है। बल्कि असल में कई बार ऐस ऐसा भी होता है कि सामने वाला मदद कर देता है चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो। लेकिन पता नहीं क्यों बोलने से पहले ही इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि मुझे बोलने में इतनी शर्म और हिचकिचाहट होती है ख़ासकर हाथ काँपना, मुँह लाल होना तो इ कहीं न कहीं ये मुझे ना थका हुआ और टूटा हुआ महसूस कराती है। तो ऐसे में मेरी सबसे बड़ी यही समस्या है कि आखिर में किसी से मदद माँगू तो माँगू कैसे? और कुछ बोलूँ तो बोलूँ कैसे? क्योंकि मदद एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि बिना अ, माँगे काम नहीं चल पाता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है या कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मजबूरी में किसी ना किसी से मदद लेनी पड़ती है। अगर आपको एक छोटा-सा इसका उदाहरण दूँ तो अभी हाल-फ़िलहाल में मैंने 1 एक घर ही लिया था और उस घर को जब मतलब जो उस घर का पूरा पैसा था मैं उसे बिल्डर को दे चुका था। लेकिन कहीं न कहीं ऐसी स्थिति बनी कि वो जो इंसान था वो पैसा लेने के बाद वो घर मुझे देने को तैयार नहीं था। तो जो मेरे दोस्त थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे-ऐसे दिक्कत है। उन्हों जैसे वो पुलिस से थे तो उन्होंने कहा रुको मैं अभी आता हूँ, अभी के अभी सारा चीज़ ठीक करवाता हूँ। तो आए तो तुरंत ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मदद के लिए मैंने इन्हें फ़ोन किया ये तुरंत आए। लेकिन कहीं न कहीं उस समय भी उनको फ़ोन करते हुए ना अंदर से बहुत घबराहट थी और डर भी था कि कहीं मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए या ऐसे मदद माँगते हुए कोई समस्या ना आ जाए। जी।
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। मेरा 1 अंतिम प्रश्न उसके बाद हम सुझावों की तरफ़ बढ़ेंगे। जैसा आपने बताया मदद माँगने में तो जो आपकी प्रतिक्रिया रहती है वो काफ़ी मुश्किल भरी रहती है, तो क्या आप जब दूसरों की मदद करते हैं उस वक़्त आपकी कैसी प्रतिक्रिया रहती है? क्या आप दूसरों की मदद करने में सहज महसूस करते हैं या आप चाहते हैं कि अ, आप थोड़ा इन चीज़ों से दूर ही रहें? जी।
जी बिल्कुल, अगर सही बताऊँ ना मुझे लोगों की मदद करके इतना अच्छा लगता है कि आप अ, यक़ीन नहीं करोगे मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। चाहे किसी की पैसों की मदद हो या शारीरिक तौर पे किसी की मदद हो, जैसे किसी ने किसी मदद के लिए बुलाया हो, आप वहाँ पे जाओ तो ऐसे मैं भी तुरंत पहुँचता हूँ, चाहे मेरे आस-पास के लोग हों या कहीं दूर के लोग हों, मैं मदद के नाम पर सबके पास पहुँचता हूँ मतलब बिना कोई देरी किए मुझे लगता है कि अगर मैं हूँ तो सामने वाले की मदद करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जी।
जी, जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। अ, देखिए जैसा आपने कहा आपने खुद कहा कि आप दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, इससे एक बात तो साफ़ है कि मदद की अवधारणा को लेकर आपके मन में जो स्पष्टता है वो बिल्कुल सही है यानी आप मदद को अ, मूलभूत रूप से आप इसे गलत नहीं मा मान मानते। हाँ मदद माँगने में आपको समस्या ज़रूर आती है और ये अनिवार्यता आपके बुरे अनुभव से आ रही है, जो कि मैं समझ सकता हूँ और ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको अ, कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में ज़रूरत है कि आप अपने सोच में अपने नज़रिए में, थोड़ा सकारात्मक बदलाव लाएँ, जैसा आपने खुद भी इस बात को स्वीकारा है कि चूँकि आपके कुछ अनुभव वाक़ई बहुत बुरे रहे हैं ख़ासकर कर ऐसे लोगों से जिनसे आपको उम्मीद हो अगर वहाँ से विश्वासघात मिले तो बहुत तक़लीफ़ होती है, लेकिन ऐसे भी आपके जीवन में लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों या कुछ रिश्तेदार हों, जो हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जो आप अगर 10 कहते हैं तो आपके लिए 20 करने को तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अनुभवों को इस तरह एक संतुलित नज़रिए से और तटस्थ नज़रिए से देखना होगा अगर कुछ बुरे अनुभव हैं तो कुछ अच्छे अनुभव भी आपके पास मौजूद हैं और वो अच्छे अनुभव वाक़ई मुझे लगता है अपने त उन तुल अ, बुरे अनुभवों की तुलना में काफ़ी बेहतर हैं और काफ़ी अधिक हैं। तो मुझे लगता है आप अगर इस तरह से सोचेंगे तो आप अपने नज़रिए में एक सकारात्मक बदलाव ला पाएँगे। रही बात मदद माँगने में जो आने वाली समस्या है, मुझे लगता है इसके लिए आपको आप मदद माँगने के क्रम में आप कुछ अच्छे मानक टेम्पलेट्स बना सकते हैं। कुछ छोटे और प्रभावशाली संवाद तैयार कर सकते हैं, जिससे आप मदद माँगने में आपको जो संकोच होता है, वो नहीं होगा अगर आप पहले से अभ्यास कर लें या उस तरह के टेम्पलेट्स तैयार करके रखें, तो आप सीधे तौर पर औपचारिक रूप से अपनी बात को रख सकते हैं और मदद माँग सकते हैं, इससे आपको संकोच भी कम होगा और आप प्रभावशाली तरीके से और एक अधिक आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रख पाएँगे। जहाँ तक बात आपने कहा कि कुछ शारीरिक चेष्टाएँ या शारीरिक प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलती हैं, आप बहुत घबराने लगते हैं और आपका चेहरा लाल हो जाता है और अपनी बाकी चीज़ों के बारे में बताया, ऐसी स्थितियों में मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप ज़रूर अ, उस वक़्त कुछ तकनीकों का जैसे श्वास तकनीक होती है, गहरी साँसें ले सकते हैं जब आपको कुछ ऐसा अनुभव हो और खुद को थोड़ा समय दें और उसके बाद आप मदद माँगने जाएँ। जब आप थोड़ा संतुलित होकर मदद माँगेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक आप उन पर अ, नियंत्रण कर पाएँगे, कई बार अगर आपको ऐसा हो तो आप मदद माँगने से पहले अपनी समस्या को साझा करके देखें और कई बार ज ऐसा जब आप करेंगे तो अगला इंसान खुद आपको मदद के लिए अ, मदद ऑफ़र कर सकता है। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की शारीरिक परेशानियाँ हो तो ये किसी बड़ी गंभीर बि अ, परेशानी का भी संकेत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप किसी पेशेवर से, किसी विशेषज्ञ से भी ज़रूर इस बारे में बात करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सुझावों को अपनाएँ, तो आपकी स्थिति में आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल आपने जो चीज़ें बताई ना मैं कोशिश यही करूँगा की मैं इसे अपने जीवन में अपनाऊँ और जो-जो चीज़ें आपने जिस तरीक़े से बताई उससे यही कोशिश रहेगी कि असल में मैं ऐसे ही करूँ ताकि मैं अपनी समस्याओं से अ, छुटकारा पा सकूँ। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की और मेरी समस्याओं को समझा। धन्यवाद।
जी आपका भी बहुत धन्य